Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?, ¿cómo has estado?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, oye, ¿sabes qué?, ultimamente me he estado pre haciendo una pregunta que quizá no sé si sea tonta, pero que, no sé, quiero como que, eh, es muy importante, ¿tú crees que el dinero compra la felicidad?
Fíjate que, esa es una pregunta que, mucha muchas personas se se confunden, creo, ¿no?, porque yo creo que el dinero lo toman como un fin y no como el medio.
Se hacen ajá Ajá. Exactamente
¿No?, porque, por supuesto que el dinero te da mucha tranquilidad, no es lo mismo no es lo mismo no tener dinero que que tener la tranquilidad de tener un respaldo económico para cualquier vicisitud, ¿no?, como ya sea una enfermedad, ya sea, eh, un gusto, ya sea diversión, etcétera, pero la felicidad finalmente va más allá, creo.
<laughs> Exactamente. Mm, yo creo que sí, eh, concuerdo contigo porque sí, el dinero te da ciertos, pues ciertas comodidades, pero, pues, el dinero no compra la felicidad en sí misma.
Claro. No, no, no, y sobre todo cuando tienes, por ejemplo, problemas de salud y que estás sufriendo con cuestiones que to ni todo el dinero te alcanza para cubrir, eh, pues, un riñón sano, un un órgano que que que tengas mal.
Ujú. Ajá, una enfermedad importante, pues, no no a lo mejor el dinero no es suficiente.
Sí, por supuesto, porque de repente no no tiene que ver el dinero, por supuesto que también te ayuda, ¿no?, porque no es lo mismo operarte en la Ciudad de México, que operarte en Houston.
Obviamente, sí, obviamente te ayuda. <laughs>
Entonces, bueno, eh, siendo bastante, eh, drásticos y bastante honestos con eso, pues sí, por supuesto que el dinero te va a ayudar, te va a facilitar y y y te va a dar una tranquilidad enorme, pero la felicidad como tal no, creo que hay cosas más importantes que se tienen que dejar.
Exactamente, ajá, sí. Sí, yo concuerdo mucho contigo, el dinero, pues sí, contribuye a crear las condiciones para tener una vida próspera, tranquila, sin preocupaciones, pero, pues, no puede hacernos más felices, más que en esos momentos cuando nos cubre, pues, nuestras necesidades básicas, como tener un lugar, un seguro donde vivir, acceder a la educación, servicios, como ya mencionaste, de salud, pero, por ejemplo, una persona que tiene suficiente dinero para no preocuparse todos los días por lo que va a comer, pues, a veces seguramente sentirá menos ansiedad, pero, eh, dedicaría más energía a disfrutar de su vida quizá, pero sin embargo ajá, sin embargo creo que hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, el amor, la una amistad sincera, salud, como dijiste, paz interior, ajá.
Si. Claro. Ujú. Sí. Por supuesto y dejar ajá. Sí, bueno. Sí, porque de repente te puede ayudar, ¿no?, porque en cuestión, por ejemplo, del amor, pues, eso también te ayuda, porque finalmente, este, dicen que el dicho dice que: "El amor sale por la ventana cuando falta el dinero", ¿no?, pero pero por pero, por supuesto, que el dinero no es no es la felicidad, finalmente, como te digo, yo creo que sí te da una tranquilidad de una seguridad, pero no la felicidad como tal. Creo que que debes de de estar más seguro en los lazos que que dejas en las amistades que dejas y finalmente, es importante, sí es importante, y sí es importante hacer dinero, pero no va a comprar la felicidad porque entre más quieres
Puede ser. <chuckles> Exactamente.
Te das cuenta que, de repente lo que lo que ya tienes, eh, algo ganado y quieres más, ¿no?
Ya no te hace feliz, quieres más, ajá.
Sí, los seres humanos no tenemos llenadero.
Exactamente, ujú, pues, yo creo que, pues, la felicidad depende más de las relaciones que tenemos, de la estabilidad que tenemos, eh, aunque ambas son importantes, o sea, tener una estabilidad económica nos da esa tranquilidad, pero, pues, yo creo que los vínculos que humanos o las relaciones que tenemos realmente nos hacen sentir, pues, más completos, más acompañados. Entonces, el dinero jamás va a reemplazar, este, al amor, jamás va a reemplazar a un amigo.
Claro. Ujú. Y de hecho también es importante saber que, fíjate, tienes todo, ¿no?, eh, finalmente, tienes una casa donde vivir, tienes un trabajo y de repente quieres más y buscas más, pero no necesitamos tanto para para ser felices, y cuando aprendes a que con lo que tienes puedes ser feliz, entonces ya has crecido como persona y entonces esa es la manera de buscar la re la verdadera felicidad porque si vas comparando y vas queriendo, pues, entonces, eh, te vas frustrando porque no encuentras, ahora los parámetros, ahora con las redes sociales y con estas falsas ilusiones de cómo vivir y cómo viven las estrellas.
Ujú. Ujú. Ajá. Sí, exactamente, es totalmente diferente de antes ajá.
Sí, porque ahora dicen que, ya siendo youtuber y todo, ya siendo este influencer, bueno
Puedes conseguir dinero rápido. <laughs>
consigues el dinero de una con una facilidad que, pero no sé qué tan cierto o qué tan ca tan real sea eso.
Mm, sí, concuerdo contigo, pues yo creo que, el dinero puede hacer felices a unas personas, pero momentáneamente, porque no se elimina la preocupación, o nos da, fun nos da, este, felicidad lo que compramos, o sea, cuando alguien logra pagar sus deudas, o tener una casa propia o garantizar, pues, educación, pues, se siente satisfecho, en paz.
Claro. Ujú. Claro, eh Sí, es que es una felicidad efímera, ¿no?, que que no tiene no tiene mucha duración.
Exactamente, exactamente, no no es, eh, prolongada, es algo efímero cuando compras o haces un viaje, o sea, dura durante esos días del viaje.
Sí, digo, finalmente van a quedar en tu memoria, y y ahora que está muy de moda que las ya no es como como los bienes, sino las experiencias, lo que tienes que vivir, ¿no?
O okey, sí, exactamente, entonces, yo creo que la más que, mm, lo que compramos, las experiencias son como que, lo que te deja, es lo más importante.
Sí, que finalmente te digo, el dinero es como un un medio para para lograr el fin que quieres, eh, en todos los sentidos ya sea amor, eh, viajes, tranquilidad, etcétera, pero no es el fin, el fin, creo que es disfrutar porque finalmente vas a un viaje, ya sea con tu familia o con tu pareja o con quien sea, y finalmente, e e esa es parte de la felicidad y te va a hacer muy feliz y claro que necesitas dinero para ese viaje, pero lo mismo te da que estés en en Xochimilco que en Cancún, claro, tiene sus diferencias ¿no?
Sí, <laughs> sí, realmente. Ah. <chuckles>
Entonces creo
Sí, exactamente, ajá.
Ajá, creo que es importante esa parte del dinero, pero sí tener muy claro que que el dinero no te va a dar así la felicidad de por todo, ¿no?
La felicidad por sí misma, exactamente. Y, pues, hay cosas que el dinero, pues, no puede comprar, no nos puede dar amor, ni, pues, amistad, como ya te dije. Entonces, tampoco se puede comprar este, los sentimientos no se pueden comprar, ni el tiempo se puede comprar, ni la vida por sí misma se puede comprar. Entonces, eh. Ajá.
Sí, por supuesto, de hecho todos vamos para el mismo lugar. De hecho, eso también, cuando tú sabes que esta vida también es transitoria, pues, eh, en lugar de buscar esos bienes materiales porque nada te vas a llevar, yo creo que es importante usar el dinero como tienes que usarlo, porque ¿de qué sirve estarlo guardando, estar, este, haciendo ahorros, ahorros, ahorros?
Ajá. Exactamente. Sí, al final no nos vamos a llevar nada.
Exactamente, creo que también el dinero también tiene que ser parte de de gastarlo en el momento, eh, con quien tú decides y disfrutarlo.
Ajá, exactamente. Ajá. Sí, porque, pues, esas cosas, este, no no tienen precio y, aunque no tienen precio, pues pues, son las que llenan el corazón o nos marcan la diferencia en la felicidad real de una persona, en cómo disfruta las experiencias, en cómo cómo disfruta la compañía de sus seres queridos. Entonces, hay cosas que el dinero no puede comprar.
Y eso es lo que te vas a llevar al final, ¿no?, e e e esos recuerdos, esa, mm, esas risas, esa felicidad que que viviste con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Creo que eso es lo que realmente te llevas, y esas son las partes de felicidad que que son más, eh, valiosas que el dinero en sí.
Definitivamente. Ajá. Sí, yo creo que sí. Te tienes toda la razón, la forma en que usamos el dinero, pues, influye influye en cómo nos sentimos, en cómo, este, utilizamos de manera responsable, este, cubrir nuestras necesidades y, pues, yo creo que es importante inv invertir como más en expe
Ujú. Ujú.
riencias significativas que, pues, nos ayuden que nos ayuden, o sea, que nos conecten con personas, porque, pues, el dinero puede mejorar mucho nuestro bienestar y generar mucha satisfacción, pero si lo gastamos de manera impulsiva o a veces lo gasta lo desperdiciamos porque muchas personas lo desperdician, pues, probablemente, pues, la felicidad solo va a ser efímera. O sea, va a ser en ese momento, pero no va a ser una alegría que perdure. Y, pues, también creo que gastar en otros como en la familia o en causas solidarias puede dar más felicidad que gastar en uno mismo a veces.
Sí. Claro. Sí. Sí. Por supuesto. Sí. Sí, de repente, eh, te da más satisfacción el dar que el recibir. Sin embargo, de repente también, eh eh eh, cuando no tienes dinero, pues también te afecta el ánimo, ¿no? De repente te sientes, eh, más triste, eh, menos eh, menos seguro Sí, claro, ¿no? Porque también eso también porque finalmente, también el dinero te da una seguridad, ¿no?
Exactamente. Ajá. Achicopalado. Ajá. Exactamente, da una seguridad, pero, pues, considero que la felicidad depende, pues, de un equilibrio, de de poder elegir, eh, cómo gastar el dinero, porque, pues, sí, cuando una persona no tiene di nada de dinero, pues, se siente mal, o sea, es una experiencia que la la persona anda preocupada, angustiada, este, triste, porque, pues, la estabilidad económica da tranquilidad y da seguridad. Entonces, ese aspecto, em, hay que considerarlo. Pero, pues, las relaciones humanas, las relaciones que tenemos con seres queridos, pues, son las que realmente dan ese sentido a nuestra vida más que que el dinero.
Sí. Completamente. Sí, claro, que también hay que definir qué es la felicidad para cada persona, ¿no? Porque, no
Mm, bueno, ese es un punto importante.
porque n siemp no siempre, eh, l mi felicidad es la felicidad del otro y la felicidad del otro no no tiene que ver luego con mi felicidad. Entonces también es importante saber qué es lo que te da felicidad.
Mm. Sí, eso, eh, concuerdo contigo, tendríamos que definir qué significa ser feliz para cada persona. Para muchas personas, em, pues, ser feliz es tener dinero, alcanzar el éxito es tener dinero. Entonces, muchas personas lo ven así y, pues, al final, cuando tienen todo el dinero del mundo, pues, son las personas que viven más solas o que no están rodea rodeados de sus seres queridos. O sea, sinceramente, eh, alguien con menos recursos a veces vemos las personas que menos tienen son las que más dan, y las que más amor y apoyo y amigos tienen, y son felices y plenos.
Sí. Como tú dices, eso eso sí eso es evidente de repente de repente te preocupas en hacer, en el proceso de de de tener recursos y demás que cuando te das cuenta y y volteas porque el tiempo también es tan corto en esta vida que desperdiciaste tu vida y entonces todo ese tiempo que finalmente es lo que no puede comprar el dinero, el tiempo que desperdiciaste, y no pasaste con tu familia, o con tus hijos, o con tu pareja, pues ese ya no se recupera. Y entonces ahí es donde donde Ujú, y entonces es donde dices: “Bueno, ¿valió la pena?”.
Exactamente. Ajá. Y sí, ya no se recupera, exactamente. Si tienes toda la razón, este, el tiempo no se puede comprar y ya cuando tienes todo el dinero del mundo y sí volteas a ver atrás, este, pues, te perdiste, s eh, <sucks teeth> te perdiste cumpleaños, te perdiste situaciones importantes que pues ya no vas a recuperar.
Así es. No, eso ya no se recupera. Ni con todo el dinero del mundo recuperas ese tiempo.
Exactamente. Ujú.
Y de repente, eh, es esa parte donde donde dejaste a a tu pa a la persona, ¿no?, ya sea, tu tu hijo, tu tu pareja. Y que no estuviste ahí porque estabas creando dinero, que también es muy cierto que hay otros que son muy flojos y que de repente también Porque también hay una parte. También hay una responsabilidad, ¿no? Porque porque, si bien cierto no te da la felicidad, también tienes que tener claro que el dinero, pues pues hay que una responsabilidad. Que no es lo mismo cuando cuando tú eres solo y que puedes estar con un Gansito y y un café en la panza, y cuando tienes hijos, pues no le o sea, eh, pues tiene que comer y tienen que calzar y tienen que vestir y tienen que ir a la escuela, ¿no?
Exactamente. <laughs> La responsabilidad, ajá. Sí. Eh, sí, yo creo que hay que buscar ese balance entre ser responsables, trabajar lo suficiente, eh, ganar el dinero suficiente para tener una vida plena, pero a la vez, pues, disfrutar del tiempo, porque, como bien dices, la no tenemos la vida comprada. Entonces, em, es efímero, o sea, estamos aquí de paso, eh, hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, el dinero no compra eso, ni la vida ni el tiempo.
Sí. Sí. Ujú. Claro. Y, eh, finalmente, pues yo creo que todo se reduce al equilibrio. Y creo que esta ha sido una una conversación muy interesante. Espero poder después coincidir otra vez para seguir platicando, ¿no?
Exactamente. Sí, pues, fue una conversación muy, este, eh, importante y, pues, eh, igualmente, este, fue un gusto conocerlo. Espero, pues, volvernos a encontrar por aquí. Que pase bonita tarde, este, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Bye, bye, hasta luego.
Bye.